Ты знаешь, я сейчас столкнулась с такой проблемой в своей семье- точнее, вот с мужем никак не могу договориться. Только я, э, хочу начать, вот более, например, здоровое питание соблюдать. Ну вот какие у меня, например, критерии: не есть на ночь, и не есть сладкое. И при этом муж мне ничего не говорит, у него как бы с этим проблем нет. Но он всё время подрывает мой настрой, потому что, когда я, например, м, поздно не ем, он подходит: "Пойдем под попьем чаю". Я ему говорю, что я вот держусь, <chuckles> а, я не хочу. И потом смотрю, как он там смакует этот чай, и не сдерживаюсь- и пью с ним. Вот. И сахар. Мне иногда самой очень сложно отказаться от сладкого, от сахара, и мне помогает, когда в доме его нет. Но мой муж очень любит сладкое, поэтому, а, так не получается. И, соответственно, я тоже срываюсь. И я вот пытаюсь с ним договориться, чтобы мы вместе как-то это делали. А, вот, все-таки здоровье очень важно. И вроде бы он соглашается, но так как у него нет проблем со сладким, то есть там с весом у него всё нормально, его всё устраивает. И вреда от того, что он там вечером поздно поест, тоже нет. А я вот, например, на себе чувствую, что мне намного тяжелее с утра. А, вот, и поэтому мне это очень важно, а ему вроде бы как нет нужды этим заниматься. И вот у меня такая каша в голове. С одной стороны, я понимаю, что я не могу требовать от другого человека и навязывать ему свои идеи, но одной мне очень тяжело. И как бы я, м, ну, у меня не получается не срываться, когда кто-то рядом ест вот <chuckles> что-то вкусное- сладкое, булочку, или вечером. И я вот не знаю, как мне перестать злиться, взять себя в руки и вообще что делать. Как ты думаешь?
М, во-первых, спасибо, что поделилась, и на самом деле твои чувства очень понятны, и я легко могу понять те сложности, с которыми тебе приходится сталкиваться при планировании здорового питания. И это действительно непросто, когда в семье домочадцы имеют, и хотят иметь разный рацион. А, но но при этом хочется соблюдать правильный режим питания, а кто-то из семейных, а, хочет придерживаться своего привычного рациона питания. И, м, на самом деле твои чувства очень можно понять. И 1, наверное, что бы я хотел спросить: ты бы хотела просто выговориться или, может быть, получить какой-то реальный совет и подумать, что мы можем сделать вместе, чтобы решить эту проблему.
Точно. Ты знаешь, в большей степени я, конечно, хочу выговориться, но, если у тя какие-то советы дельные есть, я обязательно прислушаюсь. Потому что я вот запуталась сама в своих мыслях. Потому что я вроде бы хочу сохранить здоровье- и себе, и своему мужу, ст что вроде бы естественно. Но если это нас приводит к ссорам, и мы сами никак не можем найти выход, как мирно с этим существовать, то, наверное, мне тоже нужно изменить свой подход и ш как-то действовать иначе. Поэтому буду благодарна твоим советам.
Ну, во-первых, у тебя отличные порывы, а, по соблюдению здорового питания, и это очень похвально, что ты заботишься не только о своем здоровье, но и о здоровье с с своей семьи, в том числе и мужа. И очень бы не хотелось, чтобы этот спор переходил в зону конфликта. Могла бы ты, пожалуйста, поделиться, а, какой именно рацион, какая в какой именно части дня у вас, м, происходят наиболее <clicks tongue> конфликтные ситуации, когда вы не можете, а, выработать вместе эту з здоровую привычку питания. Это происходит обычно в утренние часы или в во время ужина вечером?
Ты знаешь, наверное, сложнее всего вечером, потому что, ну, в утренние часы мне как-то проще, я не люблю сладкие завтраки, хотя вот стараюсь отказаться от сладкого кофе или чая. И, конечно, глядя на него, что он добавляет, я вот мне не всегда получается тоже пить, э, без сахара, а, напитки. Но, тем не менее, я все-таки не так жестко и критично к себе отношусь, и поэтому считаю, что если уж я и сорвусь, или выпью что-то сладкое, лучше это будет утром, чем вечером. Вот так вроде бы рекомендуют. А вот вечером, когда я вот уже до 6 поела, и ну <grunts> Я вроде приняла решение, что сегодня- это последний прием пищи, я больше не буду ни чай пить, ни кушать. И вот когда уже там к 9, уже вроде начинаю немножечко испытывать голод, и вроде бы скоро ложиться спать, и я бы смогла, мне кажется, удержаться, если бы мой муж тоже уже поздно не кушал. Но так как он достает что-то вкусное, а мы находимся в 1 доме, ну и, конечно, чаще всего я тоже срываюсь, и иду пить чай вместе с ним. Поэтому вечером сложнее всего.
Да, и твоя проблема очень понятна, потому что действительно <chuckles> иногда сложно не сорваться, а, на вкусную еду, особенно вечером. А скажи, ты уже пробовала разговаривать, а, об этом с мужем? А, возможно бы, он услышал тебя и был бы согласен. А, ну хотя бы для начала не отказываться от своего привычного вечернего приема пищи, ко когда вы уже поужинали, но, может быть, выбрать в пользу каких-то более здоровых продуктов, например, отказа отказаться от какого-нибудь пирожного в пользу какого-нибудь, а, сытного фрукта, а, или фруктового салата.
Ты знаешь, я пробовала, но мне кажется, он пока что не готов, а, сменить свои привычки и вкусовые привычки, и он именно, э, сладкий чай может вечером выпить и, например, что-то сладкое именно, да. То есть и сладкий чай, и пирожные. Тут даже, ты знаешь, м, я уже не только за себя, хотя, конечно, я тоже срываюсь, могу тот же фрукт съесть, но вот, например, в 9 я считаю, что уже не стоит даже есть фрукты. И я уже забочусь о его здоровье, потому что, ну, мне кажется, это слишком много сахара. И как-то у меня не получается расслабиться и не вступать <chuckles> в какой-то конфликт, спор. Я постоянно пытаюсь ему объяснить, но, думаю, ему это не нравится, потому что, ну, если бы он понимал и принял решение тоже, вот, например, меньше есть сладкого, то он сам бы это сделал- взрослый человек. А раз он по каким-то причинам ещё не готов к этому, поэтому, скорее, вот мои пост постоянные наставления, конечно же, ему не нравятся. И поэтому такая напряженная обстановка дома становится.
Да, я могу это понять, и мне кажется, что стоило бы начать с того, что сначала вы могли бы, а, разделить свое кухонное пространство и попробовать для начала не пересекаться на кухне в то время, когда там есть муж уж, когда он делает свои дополнительные перекусы. Ну, во-первых, чтобы у тебя у сам у самой перед глазами возникало меньше раздражающих факторов, чтобы эта ситуация тебя не триггерила. Возможно, у вас получилось бы договориться с мужем, а, что, например, если он, окей, он хочет сделать свой перекус, то, м, пускай он делает это в тот момент, когда ты не находишься на кухне, и без всевозможных анонсов о своём приеме пищи. А, также, мне кажется, что ты сама нашла в нашем разговоре зерно истины. И ты права, что действительно, если человек, а, взрослый, но он сам не намерен что-то изменить в своих пищевых привычках, то вряд ли его получится заставить это сделать. А, а при этом нужно избежать конфликтов. И поэтому для начала бы я бы посоветовал тебе, ам, позволить своему мужу есть, что он хочет. А, но при этом, а, мы понимаем, что остается проблема с большим потреблением сахара, и поэтому ты бы могла бы постепенно, а, выводить из его рациона продукты, содержащие много сахара, и предлагать ему альтернативу. Возможно, что он со временем найдет заменители сахара или какие-то другие альтернативы, подсластители, которые будут сохранять, а, вкус в продуктах, к которому он стремится, но при этом не будут вредить его здоровью. И возможно бы вы постепенно, вместе бы, смогли изменить его рацион. По крайней мере, по максимуму убрать из него вредные для него продукты.
Да, ты прав. Да, ты знаешь, я думаю, ты прав и нам поможет, по крайней мере, в 1 время ре ре лешить решить этот конфликт за счёт того, что, допустим, он вечером не предлагает мне вместе ужинать или что-то там перекусывать. А я могу в это время, чтобы не соблазняться, пойти в комнату и заняться чем-то интересным. Д да даже тот же фильм посмотреть или что-то там, что мне нужно. То есть, действительно, н не быть в одной комнате, а, вот с триггером, чтобы не срываться, м, на еду, когда я приняла решение, что не надо есть. А потом, когда он покушает, э, да, я думаю, уже соблазна не будет, э, тем более такого соблазна, что вот давай вместе что-то поедим. Да, ты знаешь, я обязательно попробую такую схему, надеюсь, что у меня хватит силы воли и я перестану срываться. И да, я надеюсь, что мой пример в дальнейшем как-то он сам возьмёт на заметку и, возможно, тоже захочет изменить свой рацион. Ты знаешь, спасибо тебе за то, что вот, э, направил мои мысли немножко в другую сторону, чтоб задуматься, как еще можно, а, н не скандалить дома, м, вот на фоне разных пищевых привычек.
Напоследок я хочу сказать тебе, что ты уже на правильном пути, и очень здорово, что ты помогаешь всей своей семье выработать вот эти правильные пищевые привычки. Я уверен, что у вас получится найти консенсус, а, с мужем. А, и ваше питание станет намного полезнее. При этом всякие тригер триггерные моменты уйдут на нет, семья станет здоровье здоровее и крепче.
Спасибо тебе за советы и вообще за разговор. Мне стало немножко полегче, потому что я увидела понимание в твоих, а, словах и чувствую себя лучше гораздо. И постараюсь все советы воплотить в жизнь, и, думаю, что у меня, да, всё получится. Спасибо тебе большое.